Saat ini, aku kan udah punya anak ya, Kak, ya. Nah, tapi, eee, satu sisi tuh aku bingung banget nih, Kak. Walaupun mungkin anakku masih kecil ya, tapi, eee, kayaknya karena mungkin aku seorang ibu. Jadi aku udah mikirin, eee, pendidik pendidikan anakku karena aku pengen ngasih yang terbaik ya tentunya ya. Tapi aku masih itu, Kak, eee, bingung nih, untuk memprioritaskan mana sih sebenernya, apakah mungkin nabung untuk pendidikan anakku atau mungkin untuk hal-hal lain nih. Karena sebenernya aku tuh, eee, ini, Kak, mmm, baru aja pindah rumah tentunya ya. Jadi, eee, rumahku masih kosong dan perlu beli sana-sini kan, Kak, dan itu juga sebenarnya membutuhkan pengeluaran yang lumayan gede juga nih. Nah akibat itu, aku jadi susah nih, Kak, untuk nabung, eee, untuk biaya pendidikan anakku nantinya. Nah, kalau Kakak misalnya ada saran gitu ya, atau mungkin ada pandangan lain nih dari Kakak, aku butuh banget nih, Kak, sebenernya.
Oke. Wajar banget. Mhm. Oh gitu. Oke. Wah. Oke, pertama-tama aku makasih banyak ya, karena kamu udah berani nih untuk cerita ke aku tentang kepusingannya kamu nih. Nah, eee, dan sebenernya wajar banget ya, mmm, perasaan kamu karena memang, eee, jadinya bingung gitu. Wajar untuk bingung sebenernya gimana ya untuk, eee, menabung untuk, eee, pendidikan anak gitu. Di sisi yang sama juga, mmm, ada hal-hal atau prioritas lain yang harus kamu, mmm, dahului gitu ya. Oke, aku paham banget nih. Tapi sebelum lanjut kira-kira aku boleh nanya beberapa hal, nggak ya?
Mmm, oke. Ah boleh Kak, silakan.
Oke. Jadi kalau sekarang nih, mmm, selain dari ada, mmm, tujuan untuk mengisi rumah baru gitu ya, apakah ada hambatan lain, seperti misalnya penghasilan yang belum stabil atau pengeluaran yang tidak bisa dikurangi, begitu?
Iya? Oke. Mmm, untuk, eee, pendapatan bulanan yang enggak stabil itu bener. Maksudnya bukan enggak stabil, eee, kurang atau enggaknya ya, tapi memang nominalnya Kak yang berbeda-beda gitu setiap bulannya. Karena kan, eee, kita berdua, aku dan pasanganku itu dua-dua memang kerjanya remote dan memang kerja sebagai apa, berdasarkan projekan gitu ya. Nah, eee, jadi memang, mmm, agak sulit nih kadang untuk apa ya, kayak me ngebagi-bagiin prioritas bulanan gitu, jadinya agak pusing. Gitu sih Kak.
Oke, paham. Oke. Wah wajar banget ya, apalagi karena penghasilannya, mmm, tidak stabil gitu jadinya ya karena macam-macam, bisa, mmm, berbagai projek yang bisa gitu. Oke aku paham banget nih. Nah terus, mmm, kalau kamu sendiri nih, kamu udah punya belum sih kayak nominal target pendidikan atau masih abstrak aja sebenernya?
Masih abstrak nih, Kak, yang di pikiran aku ya, eee, dan aku nggak tahu nih sebenernya apakah cara ini benar atau enggak. Tapi yang di pikiran aku adalah mungkin nominal yang aman untuk aku siapkan untuk pendidikan anakku adalah di, eee, Rp10.000.000 dulu dan, eee, rencana aku adalah, eee, ketika sudah mencapai Rp10.000.000 aku pengennya itu diemaskan aja gitu, supaya ketika memang dia udah saatnya sekolah, bisa jadi kan harga emasnya juga ikutan naik. Nah di situ kan lumayan, Kak, ya dapet kayak, ya kayak investasi gitulah ya jatuhnya. Tapi, itu dia tadi mencapai Rp10.000.000 ini pun, rasanya kok berat banget ya nabungnya susah gitu. Karena, eee, kayak itu tadi ya banyak banget godaan untuk ngisi perintilan rumah, Kak, jadinya.
Ap ap paham. Oh, gitu. Oke. Bener. Oke. Wah, aku paham banget nih dan sebenernya aku mau apresiasi kamu dulu ya, karena kamu udah mikir nih, sebenernya duit yang Rp10.000.000 mungkin kalau udah ketabung gitu, bisa banget untuk diinvestasiin ke emas. Itu kan udah pasti naik ya, harganya ya. Nah itu sebenernya pinter banget tuh. Nah, tapi aku paham banget nih, kenapa kamu jadi merasa sulit. Karena sebenarnya untuk mendapatkan ted tabungan Rp10.000.000 atau lebih gitu ya, karena pendidikan anak itu terlalu besar dan terasa jauh gitu ya. Jadi, akhirnya terasa capek gitu dan, mmm, takut duluan. Nah, aku mau nanya lagi nih. Mmm, kamu kalau kamu sendiri itu tujuannya apakah setidaknya punya tabungan darurat dulu atau langsung aja nih ke, mmm, tujuan yang besar seperti, eee, eee, biaya anak, pendidikan anak?
I Heeh, betul. Ya. Oh, iya. Iya, betul. Oh, gitu. Oke, baik. Oke. Oke, aku kayaknya jalanin dua-dua deh, Kak, saat ini. Jadi, aku ada sisihkan untuk tabungan darurat juga. Satu sisi juga ada menyisihkan, eee, tabungan anak yah, pendidikanlah terutama. Tapi yang ke isi nih, kayak masih yang darurat terus leb lebih tepatnya gini sih, Kak, lebih tepatnya aku belum, belum pinter ya untuk ngebagiin berapa persen berapa persennya gitu, sehingga
Paham. Oh, gitu. Oke.
itu hanya aku kumpulin tanpa aku tahu ini harus dikemanain dikemanain dan ker karena berpikiran seperti itu ngerasanya tabungan anak malah kayak nggak ke isi terus nih dan jadi bingung banget, Kak, jadinya.
Wah. Oke, aku wajar banget nih berarti, mmm, dari cerita kamu nih. Aku paham nih, mmm, kesusahan kamu dan kegundahan kamu karena memang nih menabung jangka panjang gitu ya. Apalagi untuk pendidikan anak itu pastinya butuh, mmm, siap mental dan strategi yang matang gitu ya. Oke. Oke, aku paham banget nih. Nah dan dari, mmm, cerita kamu aku ada beberapa saran nih yang mungkin bisa aku berikan ke kamu kira-kira kamu tertarik nggak?
Betul banget, Kak. Wah, mau banget Kak, soalnya lagi buntu nih ya nggak tahu aku solusinya gimana.
Oke, nah oke, untuk yang pertama nih, coba deh, eee, kamu berusaha untuk memecah gitu ya tujuan yang besar menjadi target yang kecil-kecil aja tetapi realistis, misalnya nih daripada, mmm, kamu bilang ke diri kamu sendiri, "Aku harus punya tabungan se sere Rp10.000.000," gitu ya untuk didikan anak, "gimana kalau lebih ringan setiap bulan nih aku sisihkan dulu dua ratus ribu sampai Rp300.000." Nah jadi dari kebiasaan kecil mhm, itu jadi hasil yang besar nantinya begitu, biar kamunya juga nggak ngerasa, kecapekan gitu mikirin targetnya gede banget, seperti itu, kira-kira gimana menurut kamu?
Oh gimana? Ya, oke. Nah baik. Wah iya sih, bener banget ya kenapa aku nggak kepikiran harus misalnya nabung, per bulan Rp200.000, Itu kan nominal yang enggak memberatkan ya Kak dan, kayaknya nggak bakal kerasa tuh kalau pelan-pelan sebulan-sebulan nabung Rp200.000 eh, akhirnya malah, udah kekumpul gitu ya dan nggak terasa, eee, malah, enggak terlalu menghabiskan banyak uang bulananku jadinya kan tapi, eee, tiba-tiba kayak udah banyak aja nanti tabungannya, tapi itu sebaiknya, eee, ditabung di mana ya Kak ya? Apakah harus buka tabungan sendiri atau gimana?
Bener banget. Bener. Nah sebenernya itu bagus banget pertanyaan kamu tadi, nah bisa banget nih, coba ditentuin gitu instrumen tabungan yang sebenernya nggak gampang disentuh gitu ya jadi, mmm, ada rekening bank khusus untuk tabungan anak biar nggak nggak diambil, nggak mudah untuk diambil gitu dananya, eee, jadi, contoh aman mhm, bener, misalnya contoh aman ada tabungan khusus gitu ya tanpa kartu ATM misalnya gitu, atau kamu bisa banget, nabungnya di deposito gitu, di deposito kecil. Kan kalau misalnya deposito kan duitnya kekunci ya jadi nggak bisa dicairin, nah terus, bisa banget bener kata kamu kalau misalnya dari investasi ke emas gitu kan itu susah ya dicairin ya, nah itu biar nggak kepakai juga buat jajan, nah begitu, menurut kamu gimana?
Ah, oke. Oh memang ada? Ah, beli. Oh bener sih. Ah, iya sih. Oke bener banget sih, dan itu berarti kayak nominal Rp200.000 pun sebenernya udah bisa ya Kak ya dialihkan ke tabungan emas ya.
Eee, kalau, emasnya itu nol koma sekian gram sepertinya bisa gitu ya cuman itu balik lagi, mmm, sesuai dengan yang jual ya jadi bisa banget diceknya rate-nya begitu.
Oh bisa ya baik, oke. Bener. Oke, tergantung perusahaan emasnya kali ya Kak, wah aku lega banget sih udah cerita ke Kakak ya akhirnya aku udah tahu nih akhirnya mau ngapain ya setelah ini. Kayaknya mungkin aku harus ini nih ya buat tabungan sendiri untuk, tabungan pendidikan anakku ya Kak ya. Oke deh Kak, makasih banyak nih Kak sarannya, aku udah jadi lega banget nih, makasih ya atas waktunya, Kak.
Bener banget. Betul banget. Wah syukurlah dengan saran aku semoga kamu bisa jauh lebih tenang ya sekarang dan lebih lega nih, oke sampai jumpa lagi.
Oke. Sampai jumpa.